อ๋อ ก็คือคุณพ่อ ก็คือรู้จักแบบชื่อหมออยู่แล้ว อา
ใช่ โอ้ คุณลุง อะไรอย่างเงี้ย เขาอยู่ข้าง ไง เขาก็แบบว่า เขาก็โทรถามกัน เขามีเพื่อนเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลเขาก็โทรถามกันว่า มันหมอคนนี้ ๆ อะไรอย่างงี้
โอ้ ก็ดีเนาะ เอาจริง ๆ แล้วแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบว่า เราก็โชคดีด้วยแหละที่แบบว่า อ่า มีคนรู้จักเนาะเป็นคุณหมอ อะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนแบบว่าเราก็จะได้แบบ อา เจอแบบหมอที่แบบเก่งด้วย อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่ ก็ ก็โชคดีไปรอบนั้น แต่ก็มีอีก อีก รอบหนึ่ง ก็คือไปขับ Grab แล้วก็ขับเยอะด้วยความที่แบบเวลาขับแล้วมัน
อืม ฮึ ขับ Grab ด้วย
ใช่ เหมือนแบบเวลาขับ Grab เนี่ยมัน มันแบบ มันชอบจังหวะที่แบบมันได้เงินเลยไง